Так, ам.
Но, я понимаю, там это сложно так что-то 1 сказать, потому что там всё есть: и навигация, и там всё на свете, но, может быть, что-то вы можете выделить? <chuckles>
Мгм. Н-да. Но не знаю, с каждым годом же вообще смартфоны улучшаются. Вообще, а, у м, доп фунц функции, там, не знаю, какие-то, м, сумасшедшие объемы памяти, терабайты. Да, но самое, что первое в голову приходит- это то, что, м, на айфонах можно, м, из фотографий ст э, возможно стало вырезать там какие-то смайлики или еще что-то, то что обработка фотографий и очень сильно, м, вперед ушла.
Конечно. Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. Н-да, они на это на всех щас телефонах обработка фотографий вперед ушла, на всех: и на "Самсунгах", и на "Айфонах". Да. Но вообще, на самом деле, вот даже элементарно, знаете, я помню, что дь нь там 10 лет назад ещё не было кроме "Скайпа", и то Skype был мало у кого, а, кроме "Скайпа" не было даже, ну, возможности видеозвонка, и даже что у нас есть щас WhatsApp, а, вот эти все мессенджеры- это для меня уже, а, ну, удивительно, потому что я помню прекрасно то время, когда этого не было. <chuckles>
Н-да. Мгм. Н-да. Н-да, да. А в моём уже возрасте как будто там, а, с лет, наверно, с 13 это уже всё было, и как будто к относишься к этому как, а, к к чему-то такому исходному данному, да.
И вообще. Н-да. Кого неб к обыденной, ну, как бы, как будто да да да, я с вами согласна. А как вы думаете, вот, ам, вот для меня опять-таки, а, очень очень важная функция смартфонов- это карты, вот, что навигация есть не, ни даже для пеших прогулок. Ам, то есть я понимаю, что камеру усовершенствуются там, о, во всех телефонах с каждым годом, возможности обработки, ам, но вот, а, что есть навигация, то есть для меня это вот прям суперфункция, с честно вам скажу, современно.
Мгм. Н-да. Нес Это, потому что мы без этого не можем жить. То что, м, это помогает тебе добраться до любой точки. И там есть и расписание поездов, и г сколько стоит, и как это делается всё.
Н-да, да-да. Конечно канеш Конечно конечно, да. А, ну да, я поэтому, ну что для меня? Для меня вообще важные функции, вот нь не жизненно необходимы, но важны- это книги, вот что есть п специальные библиотеки, а, потом трекеры здоровья, ими очень пользуюсь активно, вот трекеры шагов, там, вот скока я за день пробежала, прошла и так далее, тоже очень активно пользуюсь. Ам, ну вот, а, у вас какие самые такие, а, приложения, которыми больше всего пользуетесь?
Н-да, м. Мгм. Н-да, тоже часто смотрю. Так, ну это, наверно, мессенджеры всякие.
Ну вот, мессенджеры, конечно, да.
М, эм, и я не знаю и YouTube, <chuckles> Instagram, вот что-то такое. Но, конечно, м, "Гугл Мэпом" ну тоже каждый день пользуюсь. Пользуюсь всякими сейчас уже, м, э, сервисами искусственного интеллекта, тоже п постоянно помогают. М-да, м, и даже мне переводчик заменили вот эти ИИ-сервисы.
Мгм. Ну да, да-да. О да о да да да, это правда.